うん、ふん。なるほどな。じゃ、ご自身のこう、ま、理想的には、例えば、1回の作業で何本の動画を編集したいなであったりとか、なんかそういった、なんかこう、なんていうんですかね、目標というかこれぐらいの時間で、例えば1回のその集中っていう期間の間で、何本動画を作れれば、なんかその、ご自身の納得いく効率性、効率率という効率率って言うんですかね。<laughs> はい。
はい、そうすね。 はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、あ。 はい。 はい。 はい。 はい。あ、はい、そうすね、効率のあ、そうですね、はい。効率のず効率性がどのくらいあるかっていう所ですよね？なんで、そうですね、大体そうですよね。1本のそのショート動画とかリールを作るのに、うん、ま、20分から30分ぐらいで1本作りたくて。で、そうですね、1日にそうですね、まま、2本ぐらいが、うん、あの、がっつりやっても限界かなっていう風には思うので、ちょっと時間的なものではい。で、そこをちょっと、うん、もうもう少しどうしていったらいいのかなっていうのを突き詰めていきたいっていうか、速さであったりとか、その、うん、まとめて作業する効率性であったりとか、うん、そういった所をちょっと今求めているっていうか、そういう所ですね。
あ、はい。 はい。 はいはい。うん。